ま、多分そう、そうですかもしれないすね。アニメの方がやっぱこう。あの。アニメの方が、やっぱあの
うん。 うん。はい。
多分、その。変えやすいんでしょうね、内容自体がそう、あの、一貫しなくていいんで、多分。
ああ、そっか、うんうんうんうん、なるほど。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
うん、確かに。
ま、あと、結構その、昔あの、例えば、あの、ビビデオとかであの
はい。
あ、なんかすごい、録画とかすごい大変だったと思うんですけど。
うん。
今、その Blu-ray で、そのボタン1つで録画できちゃうんで、それはすごい
ああ。
ら楽ですよね、だから、すごい楽にできちゃうんで。そうそうそう、すごい
そうですね、確かに確かに。お気に入りのとかすぐ録っとけて便利だし。
そうそう、それはすごいあやっぱ時代すごい変わったなと思います。その1つ、それ1つ見てもやっぱ、それ便利になったなっていう。
うん。 うん。 そうですね、いや、なんか昔の話面白いですね、なんか、<chuckles> そね、昔のが良かったなって思っちゃいました、今。
うん。 いや、面白いすね、確かに。 うん。 でも、まだミッドワールドとかあるんすかね。ミッドワールドはまだあるんだとしたら、ちょっと最近見てないんで分かんないですけど、なんかそうそう。
どうなんだろうね、全然あんまりそういうの私も見てないけど、でもなんか形を変えて、そういうのはありそうですよね。大体あの時間ってそういうのやってる
そうそうそう。うん。 そうそうそう。あ、そうあれ、で、てんてれとかまだあるっぽいすね、天才テレビ、 そうそうそう。
あ、あねあると思う、うん。
そ、昔の天才テレビくんとかめちゃくちゃ面白かったんすけど、今はでも、あんま、あんまし今その今の小学生はたぶん見てないと思う。今の小学生はた見てないんで、たぶん見てないですね。あんま天才テレビくんとは話あんま聞かなくなっちゃったんで。そうそうそう。なんかちょっとも今の小学生なんかあんなあの体験できないのはちょっと可哀そうだなと思っちゃいますね。ああいう、ちょっと面白い体験っていう。うん。そうなんすよ。
ね、どうなんだろう。 <laughs> ね、なんか 確かに ね、ほんとに。 うん。 うん。いや、面白かったです、なんか、ありがとうございました。はい。
いや、ありがとうございました。また機会ありますお願いいたしす。
はい、ぜひ、ありがとうございました。
はい。失礼します。
はい。